Mhmm. Senti, intanto mi dispiace perché sento proprio, ehm, l'ansia, l'angoscia eccetera. Ma, mhmm <smacks lips> quindi, mhmm, giusto per capire un attimino, quindi tu vuoi lasciare la facoltà? L'hai già lasciata? Ehm, in che situazione sei adesso?
Ehm, diciamo che sono sono iscritta, però allo stesso tempo, cioè, sto andando a lezione, esercitazioni perché comunque è molto, cioè è complesso nel senso, sono 5 anni a ciclo unico, e insomma, è un è un percorso impegnativo, poi c'è la magistrale, poi le specializzazioni varie ed eventuali, comunque è un percorso lungo. Ehm, e quindi è difficile, perché, appunto, stando fuori casa, ehm, cioè non non non so che cosa fare ecco, quindi, mhmm, <smacks lips> cioè vado a lezione sperando di trovare qualcosa che mi interessa, però, mhmm, diciamo che è difficile e quindi, non so per quanto andrà avanti questa cosa, per quanto ha senso portare avanti questa cosa. Ehm, mhmm, <smacks lips> non so se ti ho risposto e che mh-mh.
Mh-mh. Okay. Eh, sì, sì, no ma eh, <lip trill> beh, comunque è una situazione effettivamente pesante. Senti ma, mhmm, <clicks tongue> ehm, nel caso tu lasciassi, ehm, a chi d cioè mhmm, a chi è che devi comunque dare, ehm, diciamo una giustificazione, ehm, per questo tuo cambio di di idea?
Mh-mh. Eh, sicuramente i miei genitori, principalmente penso mio padre, perché magari non lo so, loro non hanno avuto l'opportunità, parlo di mio padre di studiare, no, e quindi dice: "Vabbè abbiamo speso tanti soldi, comunque sei fuori, era quello che volevi fare.", quindi no, un po' quel senso di colpa che ti ritorna indietro.
Mh-mh. Certo.
E, quindi mi manca un attimo un magari più decisione anche nel dire per me, sono arrivata sono arrivata al limite, o capire darmi magari un tempo per, ehm, affrontare questo distacco, perché comunque la cosa mh-mh, dimmi dimmi. Al secondo.
Mh. Senti ma, in che anno sei adesso? Al secondo anno. Ma, ehm, quindi adesso stai ancora, facendo diciamo, medicina generale.
Mh-mh.